Sa chat lang. Kasi hindi kami makapag-kita, eh, gawa ng iba yung schedule namin. Parang chinat ko lang siya, nag-iwan lang ako ng message sa kanya, na ano yung ano, ano yung nalaman ko ganiyan, na na-open up mo pala 'to, nung nag-inom kayo nung nakaraan, ganiyan. Nag humingi naman siya ng pasensiya. Pero kasi naman hindi naman lahat ng pag maghihingi ng patawad, eh, sumasapat siya. Lalo na kapag malalim kasi yung dahilan 'no, ba't ka nagkaroon ng sugat na naman, kumbaga naasinan yung sugat mo, na kakahilom lang, gano'n siya.
Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Ah, ayun. Ah, a ah. Oo. Ang sakit nun. Oo. Kumbaga, ang laki siguro talagang trauma yung binahagi mo sa kanya, kaya talagang hindi mo siya basta-basta mapapatawad.
Oo. Yun nga, eh. Kasi sabi ko, seryoso seryoso kasi sinabi ko yun sa'yo, pinagkatiwalaan kita, ikaw lang talaga yung pinagsabihan ko nung nangyaring yun sa akin. Tapos parang, para kang nagsasaboy ng asin kung magbigay ka ng impormasyon sa iba, na parang oo, di ba? Parang sabi ko, sana sa susunod <laughs> sabi ko sa kanya, sa susunod, sabi ko, huli huli na 'to. Um, kung kung may kung magagalit ka sa'kin dahil sinabihan kita, nasa sa'yo na yun, pero ako
Oo. Oo. Kinalat mo na. Oo. Dapat pala nagpa-tarpulin na din siya, nilagay niya sa tarpulin. <chuckles> Ah, sa Oo. Mhm.
Bibigyan ulit kita ng pagkakataon, kasi sayang naman, eh, magkaibigan tayo. Pero 'wag oo, 'wag na lang sanang dumarating sa gano'ng punto na yun nga, 'pag nakakainom, tapos 'pag lalo 'pag wala ako.
Sayang yung pinag oo. Oo. Pero kung wala siguro yun, nakaramdam na yun na malamang hindi ka na mag parang mag-iiba ka sa kanya, ma-iilang na yun sa'yo, di ba? Hindi na tulad ng dati yung magiging samahan niyo.
Mm, mm. Totoo, totoo. Ayun nga, eh. Tsaka lalo ngayon na hindi na kami masyadong nagkakasama.
Op Oo, baka nga hindi, hindi mo alam, iba na din yung kinukuwento niya sa iba, ibang tao naman.
Yun nga, eh. Actually, totoo. Um, yun na yung nangyari, na parang sa within the friend group namin. Lagi siyang may chika dun sa iba, 'pag lalo kapag wala hindi, ibang tao na. Yun nga yung sa kasasabi mo lang, 'di ba? Iba na yung sinisiraan niya. Kasi nga wala na siyang makuhang ano sa akin, eh, uhm, impormasyon tungkol sa akin, gawa nga na hindi kami masyadong ta's malalaman ko, may magrereklamo sa'kin. Gano'n talaga siguro yung ugali niya ano, ginagamit niya yung kahinaan ng iba para mapa maging mataas siya or maganda yung paningin sa kanya ng ibang tao.
Di ba? O, oo. Tap Oo. Tungkol sa'yo? Ah, ibang tao naman dito. Oo. Oo. Talaga? Oo nga. Alam mo may ano 'yan, may sakit 'yan sa pag-iisip, yung ganiyan. Psychological 'yan, eh. Kasi yung tinatawag na parang trauma siya, yung takot siyang maiwan ng mga kaibigan. Lalo na yung mga gusto niya, magustuhan siya nung mga tao. Kaya yung taong gustong-gusto ng iba niyong kaibigan, sinisiraan niya.
Hmm, mm. Oh, oo. Mm, ganun siya O, tsaka ang ano niya, ang love language niya daw is words of affirmation.